بُص لو أنا ما عملتش حساب ده في الأول طبعًا هو يُفضّل يعني خلّينا متفقين من البداية إن أنا وأنا باصمم الأول كتخطيط عمراني أو كده، على فكرة يعني آآ ده ليه علاقة شوية في مجالي ف فيعني متأكد من اللي باقوله لك، لو أنا مش م يعني لو أنا طبعًا في الأول خالص باصمم فالحلو أوي إن أنا آخُد في الحُسبان إن أنا آخُد مثلًا 2 متر رصيف أو 2 متر على الرّصيف.
إمم حلو جدًا. إمم. إمم. تاخد بالك إن أنت لازمًا تحُط شجر في المنطقة دِيّة يعني. تمام.
بالضبط 2 متر كده على الرّصيف محطوط فيهم شجرة شجرتين آآ شجرة مثلًا كل 10 متر ده بيفرِق في التصميم وبيريّحني أنا حرفيًا لما اجي اشتغل. أما بقى لو أنا ما ما عملتش حساب التصميم ده، أو لقيت إن أنا ما عنديش الرفاهية إن أنا أعمل 2 متر للشجر فلا بُد بقى من التوسعات الج التو التوسعات الجانبية فيما بعد. إن أنا مثلًا أزرع على جنب الرصيف، أزرع بعيد عن الشجرة، أو حتى أعمل حاجات تانية تكون بتش يعني بتشتغل نفس وظيفة الشجرة.
إمم. تمام. تأدي نفس الوظيفة بتاعة الشجر صح كده؟ طيب عايزك بقى تقول لي بقى معلش كده آآ حِتة ال الشجرة نفسها أنت م بتزرع زرعت قبل كده شجرة والّا ما لكش في ال في الزرع وكده؟
بالضبط، يعني أنا بالضبط كده يعني مثلًا أضبط تيارات الهوا. قُل لي. آه. آه لا لا لا ده طبعًا باحب الزرع جدًا، أنا أول حاجة بدأت بيها كنت أصلًا من وأنا صغير وأنا باحب الشجر، و وكان عندنا كده في المدرسة آآ أنشطة كده اللي هو يقول لك لو مش عارف جِبت بصلة وحطّيتها في كوباية ومليتها ميّة، وقعدت تغيرها هتلاقي طلّعت شجرة بصل، اللي هو آآ حبيت الموضوع وجرّبته وهو طلّع كده زي آه، وكنت مبسوط جدًا وطلّع لي بقى بصراحة للأمانة جِبت بصلاية عادي جدًا وحطّيتها في مَيّة وقالوا يا دوبَك البصلة تبقى لَامسة المَيّة يا دوبَك، وهي هتكبر بقى لوحدها وه وهتشرب المَيّة دِيّة وبعدين تزوّد لها مَيّة.
معقولة! <laughs> تمام، إمم. طب و عملته فعلًا؟ ياه! عملت إيه؟ بجد والله يعني نُصّها جوا ونُصّها برا يعني والّا؟
آه بالضبط كده نُص البصلة في المَيّة، ويا دوبَك كده والباقي إيه برا في الهوا. فبعد كده بقى البصلة دي تفضل تشرب المَيّة دي وتروح مطلّعة آآ تبدأ تطلّع بقى الجذور بتاعتها دي لفوق بقى، أنا ما كنتش اعرف أصلًا إيه الخطوة اللي بعد كده يعني ولكن أنا عملتها من باب الفضول، طبعًا شكلها عجبني وحسّيت بقى يعني شُفت بعيني الشجرة وهي بتشفُط المَيّة دي كانت أول كانت أول مرّة اشوف في حياتي الشجرة دايمًا متعوّد إن أنا لو هاسقي زرعة يادوبَك التربة بتشرب المَيّة وخلاص، ما باشوفش حاجة ما باعرفش بقى إيه اللي بيحصل جوا فدي كانت أول مرة
إمم. بتعمل إيه بقى؟ امم. تمام. يعني أنت بط يعني ع عملت عملي، اللي أنت خدته في المدرسة ده حاولت إن أنت تطبّقه عملي وعملته فعلًا؟ وحسيت بشعور إيه بقى لما لقيتها بتكبر قدامك كده؟
آه. بالضبط. بالضبط.